Totoo.
Kumbaga parang yung mga binibigay nating payo <scoffs> ay yung mga pinagdaanan nating pagsubok na minsan tayo'y nagkamali, 'di ba? Tapos tapos minsan ano, alam mo yun, parang halimbawa ako kasi panggitna akong, ah, middle child. Kumbaga nag mm, kumbaga ako ang nagbibigay ng payo. Kaya lang minsan siyempre gusto mo rin na may magbigay ng payo sa'yo. O kaya halimbawa yung bunso napatapos na ng pag-aaral parang siyempre hindi naman sa kailangan kung ako, eh, humihingi ng sukli. Kumbaga parang, "Paano naman <scoffs> ako?" Kasi, di yun siyempre nasa gitna, kami la 'yong panganay ko. Tapos siya, 'yong 'yong nalalaan na niya lahat ng kanyang panahon at pera sa sarili niya, sa jowa niya. Sabi ko, "Paano naman ako?" ano na lang ako 'di ba? Oo, ay, ah, wala naman ako jowa, kumbaga parang siyempre naninibago ako. Nakakapanibago 'yon kasi siya 'yong parang ano best friend ko, tapos kapatid ko, tapos ngayon hati na 'yong atensyon.
<laughs> Tama! Ah, 3 kayo? Ganyan, magka magkakapatid. Oh! Oo. Yes. Oh! Opo. <chuckles> May jowa din, oo. Sana din magka-jowa ka rin. <laughs> Kahit papaano. Opo. Eh, ngayon may jowa na siya. <chuckles> Oo, no?
Oo, pinag-uusapan namin na, kami, eh, maglalakbay sa ibang bansa. Tapos narinig ko nalang na yung jowa na yung ilalakbay niya. Ano ba yan? dumrama tuloy ako.
Opo. Ah, gano'n. Eh, di sumama ka na lang. <chuckles> Sabihin mo <chuckles> Ano, third wheel ka nalang ganyan, para makasama ka yung kahit papaano. <chuckles> 'Pag okey sa jowa niya o o kaya mag-jowa ka rin para ano, 4 kayo. <laughs> 'Di ba?
Hala! Ano ko, taga-picture? Oh, sige, oh, ikaw naman. <chuckles> Yun na, ayoko ng gano'n, 'di ba? <laughs> Naku, iba na ngayon, mas ano na tayo sa ekonomiya. Kumbaga ako parang napagod na ako sa breadwinner na yan. Kaya sabi ko, "Okey na akong single sa ngayon."
Oo. Yun nga, eh, ang hirap no? M

Oo kasi pamilya natin sila, ako may mga kap may kapatid ako na nasa malayo oo yun, 'pag nakikita ko parang may problema siya, kinakausap ko. Kasi uh malayo siya tapos siya lang mag-isa doon, nandito yung pamilya niya, nandito kami, eh, nagre-reach out ako sa kanya, "Kumusta ka diyan," tapos yun pinapatawa ko nga, eh, tapos sinasabi niya sa akin kung ano yung mga pinag-dadaanan niya at nakikita ko naman gumagaan yung kung ano man yung mga nararamdaman
Mm. Mm. <clicks tongue> Ayan. Mm. Mm. Yung ma pag-subok oo, oo mahirap 'yan ganiyan din 'yong kapatid ko nga na umalis sobrang, alam mo yong ano ko, 'yong pakiramdam na parang, siyempre kasi alam mo 'yong kasama mo dati, mag-kasama kayo parati ta's ngayon ano sobrang magka-hiwalay na, 'di ba parang naalala mo, "Parang lagi kaming magkasama na ng Pasko tapos ngayon hindi na puwede?"
Oo. Oh. Malungkot ka? Oo. Tama.